Ừm, mình hông bạn, đưa ra nhận xét trước nhiều người như thế thì, ừm, cũng hông có, gọi là, quê lắm đâu. Tại vì chúng mình ở trong lớp thì chúng mình cũng thân nhau à, cũng hiểu, có nghĩa là, ờ, cả thầy nè, cả
À. Phải có, những cái lời nhận xét đó phải có, đúng hông bạn?
cả các bạn Đúng rồi, phải có vậy. Mình nghĩ là bạn nào cũng sẽ bị đầu tiên thì trước khi làm thầy thì cũng phải bị, à, bị, à, dè dập trước những thầy cô dập mình xuống rồi mới mới tốt lên được chứ, đúng hông? <chuckles>
<laughs> Đúng rồi, phải trải qua chông đối với bạn nói chung là phải trải qua chông gai, phải trải qua vấp ngã thì mới đứng dậy và thành công được, đúng hông? Hay quá bạn ơi.
Đúng rồi. Đúng rồi bạn, đúng rồi.
Vậy thì, ờ, cái cái câu nói đó, những cái sự thay đổi của thầy hiện lúc đó, hiện tại nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn về sau như thế nào rồi?
Ừm, ảnh hưởng cho mình về cái cách, gọi là, nhìn nhận một cái cuộc sống nó tích cực hơn. Bởi vì cái chữ cái cái cái cái câu mà thầy nói không chỉ là ở trong dạy học không đâu ha. Nó còn có ở trong cuộc sống nữa á, ừm, và mỗi khi mà mình gặp cái khó khăn, cái gì đó á ha
Ừm. Ờ, ờ, có thể suy câu đó ra thành cuộc sống luôn, đúng hông? Hay quá.
Đúng rồi, đúng rồi. Và học được từ nhiều thầy rất học từ thầy rất là nhiều, nhưng mà cái câu đó là một cái câu, gọi là, nó nó chính là kim chỉ nam trong cuộc sống của mình luôn á bạn.
Ừm, quá hay luôn. Vậy chính xác là cái câu đó bạn nhớ như in là phải rồi, bạn còn áp dụng nó vào cuộc sống nữa mà. Vậy thì, ờ, về cái cách nhìn người ờ, nhìn người thì sao? Bạn có, gọi là, thay đổi cách nhìn người của bạn luôn hông từ cái câu nói luôn hông?
Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm, mình có chứ. Như thầy thì thầy biết là mình là lúc đầu cảm nhận của thầy lúc đầu vì mình chính là một người yếu kém mà, đúng hông? Thì mình nghĩ là ở bên ngoài xã hội thì người ta chưa chắc gì người ta đã yếu kém.
Ừm. Ừm. Chưa hẳn là yếu kém, đúng rồi, hay quá.
Đúng rồi, nên là mình cần phải, ờ, hiểu người ta như thế nào nè, ừm, đúng rồi. <laughs> Mình <chuckles>
Cho cơ hội, đúng hông? Ờ, hay quá bạn ơi. <laughs> Vậy thì, ờ, như bạn nói là bạn đã áp dụng câu này được 60, bảy mươi bảy mươi, 80% rồi. Thì, đ bạn đánh giá hiện tại bạn có phải là một giáo viên hình mẫu lý tưởng như trong mắt của thầy đã muốn tạo ra hông?
Ừm, ừm, đúng rồi.